بُصّي أنا فاهماكِ جدًا على فكرة، وفاهمة إحساسِك، وإن أنتِ يعني لمّا عِليتِ في المنصب الموضوع المسؤولية زادِت عليكِ، فده خلّى إن كلّ العيون تكون عليكِ أكتر، وكذا حد يوجّه لِك كلام والكلام ده أنتِ ما أنتِش قابلاه، هُم ممكن يكون فعلًا مش قصدهم إن إن هُم ينتقدوكِ لذاتِك، الفكرة بس في الشغل، وطريقة الشغل في المنصب الجديد مختلفة عن مثلًا المنصب القديم اللي أنتِ كنتِ فيه، هُم بس ممكن يكونوا ده من باب ال التوجيه ليكِ، بس فعلًا ال الطريقة هي اللي غلط، فأنا فاهمة ومقدّرة ده، طيب أنتِ أنتِ بتحسّي بإيه لمّا هُم بينتقدوكِ؟ يعني مثلًا بتبقي ع عايزة ترُدّي؟ بتبقي حابة إن أنتِ تنسحبي؟ والّا مثلًا بت يعني بتضبّطي الشغل اللي هُم قالوه منِك كده وخلاص؟
بُصّي أنا باحس إن بحاجات كتير جدًا، أولهم إن تعبي وشغلي راح على الأرض، إن كلّ المجهود اللي أنا عملته ضاع، وإن هُم ما يستحقوش يعني لحظة كده كنت باشتغل فيها، لإن فعلًا باسهر على المشروع، يعني ما بانامش غير لمّا باخلصه، وباقعد آآ ادوّر فيه كتير أوي، باخد ش وقت كبير على بال ما أنجز المهمة، آآ كمان باحس بالإحباط، إن أنتم يعني ما فيش حاجة عاجباكم، وج وباحس كمان بالفشل، أنا خلاص مش عارفة أراضيكم، أعمل إيه؟ فم
أيوه. إمم. فاهماكِ طبعًا. أيوه طبعًا أنا فاهماكِ، بس بس فكرة إن أنتِ بتقولي إن أنتِ بتحسّي بالفشل، وده بيخلّيكِ تحسّي إن أنتِ ما عملتيش شغل أو محبطة أو إن أنتِ عايزة تستقيلي، لأ دي أفكار سلبية بس يعني نتيجة الإحساس اللي أنتِ حسّيتيه وقت ال ال النقد، إنما لأ، أنتِ المفروض تستمري وتضغطي على نفْسِك شوية، و وتحاولي تواجهي الموقف، سواء مثلًا بالرد أو بمثلًا إن أنتِ ترفعي شكوى، آآ على الشخص اللي بيتكل اللي اللي وجِّه لِك نقد مش عاجبِك، أو إن أنتِ تتكلّمي معاه بالراحة، في كذا فكرة وكذا حاجة تعمليها، غير إنِك تسيبي شغلِك خالص، أنتِ قدّها، وأنا واثقة في كده، وأنتِ برضو كنتِ ماسكة مناصب قبل كده قبل المنصب ده، الفكرة بس إن أي حاجة جديدة أنتِ بتكوني مستغرباها، أو أي بني آدم عمومًا بيكون مستغرب أي حاجة جديدة في حياته، فما بيعرفش يتعامل في الأول، فبيبقى يعني، عايز مثلًا إن هو ينسحب بشكل أسرع، إنما لأ ده مش الحل، الحل إن أنتِ تواجهي وتحاولي تاني، بس قولي لي كده، يعني هو أنتِ مثلًا حاولتِ إن أنتِ تتكلّمي مع الن مع مثلًا مديرِك أو حاجة، على طريقة نقده ليكِ وإن دي حاجة مش عاجباكِ، أو إن هو ما ينفعش؟ اتكلّمتِ في حاجة زي كده؟